Ja, äh, anscheinend die einfachsten Dinge nicht irgendwie gebacken kriegen oder nicht so weit denken können, dass halt durch dummes Verhalten eher noch mehr Kosten entstehen, und zwar für alle und für einen selber dann auch.
Ja. Ja, ja, ja, das stimmt. Also, das, was halt bei uns noch gesagt wurde, war halt, dass es vielleicht diese Jugendlichen sind, äh, weil wir hatten halt aber das ist auch schon länger nicht mehr gewesen. Also, das war vor 2 Jahren, als ich
Genau. immer schön auf die Jugend, ja ja ja ja. ist bestimmt der Opa von nebenan oder so. <chuckles>
Ne. <chuckles> Ne, ne, wir hatten hier wirklich Krawall-Jugendliche. Also, die ähm, die waren halt auch, äh, dass die boah, die haben 'ne Mülltonne angezündet, äh, die haben irgendwie auch, äh, alles verdreckt davor, also, vor äh, da, wo wir sitzen ähm, die, also haben ihren Müll einfach weggeschmiss aber das war jetzt nicht so 'n Müllbeutel, ne? Also, die Müllbeutel sind halt echt erst seit 'n paar Monaten das Problem. Äh, das war vorher nicht, und ich bezweifle auch, dass das die Jugendlichen sind. Also, als ob sich die Jugendlichen denken: „Boah, geil, ich bringe da jetzt erst mal 5 Müllbeutel zu dem Studierendenap äh, Apartment, äh, dass ich die da nerve." Also, das ist doch so 'n Quatsch. Also, w wenn doch, dann würden die die Müllbeutel doch auch irgendwo anders hinstellen als halt v vor die Mülltonne.
Okay. Ja. Okay. Ich denke auch und warum dann in Mülltonnen erst verpacken? Da würde ich die Mülltonnen äh, die Mülltüten ja irgendwie einfach auskippen um damit ich richtig ärgere so, ne?
Ich würde dich einfach <laughs> Ja, genau. Ja, ja, genau. Genau. Also, deswegen, es ergibt kein
Also, keine Ahnung, was der Grund ist. Waren die m waren die Mülltüten denn sehr, sehr schwer oder war da ich habe keine Ahnung.
Nö, nö, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Deswegen ich weiß nicht, ich habe
Auch nicht? Ja, ist ja unerklärlich.
Ich weiß auch nicht, weil ich denke mir halt auch einfach, dass selbst bei Leuten also, d du musst das ja irgendwie erklären können, dass diese Person ja schon so intelligent genug ist, dass die zum Müllbeu also, Müllcontainer geht, aber dass da einfach diese Synapsen fehlen, dass der Müll auch in den Müllcontainer reingehört.
Ja.